あの、お休みの日とかはどんな風にリセットしてますか？
はい。 あ、もうあの、私は休みのたんびに。あの、サウナに行ってリセットしてます。 はい、はい。
ええ。 あ、サウナに行くんですか？へえ、お1人で行かれるんですか？
そうですね。大抵は一人で、たまにその、いつも行ってるサウナと違うとこに行きたい時なんかは友人と、ちょっとあの、距離のあるところまで行ったりもしてますね。
ええ。 ええ。 ああ、そうなんですね。そんなそんなに何個もサウナってあるんですか？
ええ。 えっと、そうですね。大抵あの、温泉施設とかあの、そんなとこにはサウナ最近はついてますね、どこでも。
ええ。 ええ。じゃあそこに行ってあの、結構さっと入ってくるんですか？それともあの、ゆっくり、あの、そこで過ごすっていう感じですか？
うん。 おお、そうですね、ゆっくりになるのかな？一応一通り、あの、サウナに入って、その後水風呂に入って、で、その後あの、外で少し休憩してっていうのをワンセットとして、それを3セットはやるようにしてます。
ええ。 ええ。 ええ。 あ、すごいですね。それを繰り返すわけですね。
は、はい。<laughs> そうなんですよ。
へえ。
ええ。
なあの、ね、なんかあの気分悪くなるなりませんか？なんか。
いや、あの、それが逆でですね。あの、かなり気分がすっきりしますね。
ええ。 あ、そうなんですね。へえ。
ええ。 うーん。
いや、いいですね。結構朝早くから始めてますか？
いや、えっと、休みの日はあの、朝起きるのも遅いですし、だいたいお昼過ぎ、うーん3時4時ぐらいに行くことが多いですかね。
ええ。 あ、そうなんですね。うん。で、それまではこう、ゆっくり起きて何かあの、お昼を食べてからって、い行くまで？
はい。 あ、そうですね。大抵ゆっくり起きて、ダラダラして、ま、洗濯したりもしますし
うん。 ええ。
で、家のことやってから、ええ、お昼食べて、で、あの食べた直後とかに、以前サウナに行って気分悪くなったことがあったんで。<laughs> なので、時間を置いてから行くようにしてますね。
<chuckles> そうですよね。<laughs> ん、ええ。 ああ、もうなんかあれですよね、そうなってくると、夕方というか、ね、あの、午後からですもんね。
はい。 う、そうですね。もう、ゆええ、夕方で、ま、サウナも結局2時間近く、あとはあの普通に温泉も入ったりするんで
ん。 ええ。 ええ。
あの、結構長時間い居ますね。
ああ、そうなんですね。へえ。そういう風にやってるとなんかこう、あの、休みの日が終わってからこう、スッキリした感じで週を始められる感じですか？
ええ。 はい。 うそうですね、あの、もうほんとにこの、サウナ効果だと思うんですけど
うーん。 ええ。
あの、その、それまでの1週間の仕事だったりとか、人間関係とか。色々あの、溜まってたものが、そのサウナですっきり無くなるんですよね。<laughs> 私が単純なだけかもしれないですけど
ええ。 ええ。 あ、いいですね。<laughs> <laughs>
ま、でもほんとにあの、サウナ入ってる時って、あの、余計なこと考えなくなるんですよ。
ええ。 ああ、で、結構あの、あんまりやることないですけどね、あそこの中に入っている時。
ええ、何もないんで、あの、始めの頃は、ま、始めの頃というかその3セット？繰り返す最初の方は、あの、色々ぐるぐると余計なこと考えてるんですけど
ね。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
やっぱりあの、むちゃくちゃ熱いところにいるじゃないですか。
ええええ。
で、その余計なこと考えてたはずが気が付くと、あの、何て言うんですかね。熱いんで、あの、頭の思考からだんだんその、体の感覚の方に、あの、変わってくんですよね。
ええ。 ええ。<laughs> ええ。 ああ、あれですね、なんかこう、座禅みたいな感じですね。<chuckles>
そう、なんか、そうなんですよね。私ほんとにこれ、あの、強制的なあの、瞑想とかそういうイメージで最近行ってるんですよ。
ええ。そうですよね、だんだん、もうなんか熱い熱いしか考えなくなりますもんね。
ええ。あ、はい。 いや、ほんとそうなんですよ。あの、体がジリジリ、ジリリリ、で、あの、汗がたらっと流れてきて、もう、そういう肌感覚だけをか感じてるような、感じなんですよね。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
ああ、いや、そんなそんな使い方があったとは知りません。
うーん。 <laughs> はい。<laughs>
ね。<laughs> 結構ね、サウナとかだとなんか、だんだん手持ち無沙汰になってきそうですけどね。
あ、そうです。だか、サウナによっては、あの、サウナ室ん中にテレビがあったりすることもあるんですけど。
あ、そうなんですね。
私は嫌なんですよ、それが。
ああ。
静かにしてって思っちゃうんですよね。
そうですね。サウナの中でまでテレビね、<laughs> なんか、見てたら落ち着きませんもんね。
ええ。 そうなんですよ。 ええ。
ああ、うん。
ですね。しかも、あの、夕方近くに行くと、あの、結構相撲が、相撲のシーズンだと相撲がかかってたりすることがなぜかどこでも多くて
はい。 ええ。
「いや、こんな汗かきながら相撲を見たくないよ」なんて思っちゃったりしますからね。
<laughs> そうですね。ううーん、面白いですね。
ええ。 <laughs>
そんなことになってるとは。
う、そうなんですよ。
うーん。なんか、じゃあ、そのサウナに行き始める前は、あの、どういうことをしてたんですか？
あ。 あ、はい。 あ、実はですね、もう、あの、サウナというか、まあ、もともとあの、温泉が好きで。
ええ。
で、あの、ちょこちょこ銭湯だったり温泉とかは、その週末のたんびに行ってたんですよ。
ええ。 あ、そうなんですね。うーん。
ええ。ま、ただそのサウナっていうのは、今までその温泉の中にあるおまけぐらいにしか考えてなかったんですよね。
ええ。 ええええ。
それがあの、2、3年ぐらい前に、あの、サウナを題材にしたドラマが、やってましてやってて、よもう少し前にやってたのを、あの、サブスクで観たんですよ。
ええ。 ええ。
そしたら、あ、実はサウナってこんなに、あの、面白いもんだったんだっていうことを知りまして。
ええ。
で、ちょっとその通りにやってみようかなっていうのは、さっきの3セットのやり方なんですけどね。
ああ。あ、そういう風にやると、なんかこう、リセットできるっていう風にこう、言ってたわけですか？
はい。 はい。 そうすね、まあ、リセットというか、そこであの、最終的に「整う」って言ってたんですけど。
ええ。
その「整う」ってのが、何とも言えないあの、幸せな感じになるっていう、何とも曖昧なことを言ってて。だ、それが曖昧だからこそ、ちょっと私も体験してみたいなと。
ええ。 ええ。 ええ。
思うようなって、あの、真剣に取り組み出したのがきっかけですね。
うーん。 ああ、なるほど。うん、そう言ってた通り、なんかこう、何とも言えない感じになりましたか？<laughs> あ、それでハマったんですね。<laughs> ああ。
ええ。 なりました。<laughs> そうなんですよ。もうほんとにね、何とも言えないこのふわふわ感というかね、あの、ただただ、あの
ええ。
何もないけど幸せみたいなね、ほんとに不思議な感覚なるんですよ。
ええ！<laughs> すごいですね。そんな効果があるとは知らなかったです。
ええ。 そうなんです。
うん。そういうサウナは時間がない人でもできそうですか？
うん。 そうですね。サウナだけやるんであれば、ええ、1時間とか1時間半ぐらいあれば全然できちゃいますね。
ええ。 ああ、こう、ね、3-3セットをこうやって、<laughs> さっと出ればいいわけですね。
うーん。 はい。<laughs> うん、ですね。はい。まあ、ただね、私の場合はお休みの日に行くんで、あの、まあ、サウナ入って、その後あの、そこのサウナ施設の、あの、レストランとかで、あの、食事ゆっくりしてくこともありますし
うーん。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
あとは、あのあの帰り道にどっかで、なんか美味しいもん食べてみたいな？
ええ。
それで、あの、その日の締めみたくしちゃってますね。
ああ。あの、いいですね。なんかこう、バランスが取れていて。うん、に。朝こう、やるやるべきことをやって、あとはね、サウナでこう、幸せな気分になって。<laughs> 美味しいものを食べて。ああ、いいですね。リセットできますね。それは、あの、土日やってるわけですか？それとも一日だけですか？
ええ。 です。 はい。 <laughs> そうなんですよね。うーん。はい。 あ、えっと、土曜か日曜どっちかだけですね。
あ、そうなんですね。うーん。じゃ、あの、そのサウナに行かない日の、あの、お休みの日は何をしてるんですか？
ええ。 ええ。まあ、あの友人に会ったりとか。あと、あの
ええ。
そうですね。バイクでちらっと走りに行ったりなんかもしますね。
ああ、あの、こうあの、結構こだわってるんですか？バイクも。
ええ。 いや、えっとね、そこまでではないんですよ。あの
ええ。
えっとこれ面白いあれなんですけど、アニメを見て
ええ。 ええ。
このバイクに乗ってみたいってなって、あの、買ったバイクだったんですけど
ええ。 ええ。
あの、まあ、免許は前から持ってたものの
ええ。
あの、サイズも125ccって。あの、結構小さめのバイクなんですよ。
うーん、ええ。
うん、だけど、あの、結構乗ってるのが楽しいバイクで
うーん。
で、あの、あんまりメンテも必要じゃなくてって感じだったんで
ええ。
あのこういう秋とか春とか特にですね。
あの、景色がいい時ですか？
そうなんですよ。あと走ってて寒すぎないっていう。
ああ。 ええ。
気持ちいいあの風が当たって気持ちいいって思いながら、あの、ダラダラ走ってますね。
あ、いいですね。うーん、何の何の番組っていうか、何の、あの、アニメを見て買ったんですか？
ねえ。 あ、えっとね、え、スーパーカブっていうアニメなんですよ。
スーパーカブ。<laughs> スーパー
スーパーカブってあの、ホンダのスーパーカブっていうバイクが、よく、あの、郵便配達とか新聞配達の人が乗るような
ええ。
よくあのおじいちゃんとかが昔はよく乗ってたバイクなんですけど、わかります？あの、はい。
あ、分かります。<laughs> 分かります。あのああ、あのバイクですね。
うそうです、あの出前のおじちゃんとかが乗ってたような
<laughs>
ま、あれのあの、アウトドア仕様みたいなやつがあるんですよ。
あ、そうなんですね。え。
ええ。それを買って、あの、乗ってます。<exhales>
ええ。 え、いや、面白い。あれ小さいですもんね。
<giggles> え。う、そうなんですよ。
うーん。
うーん。<exhales>
へ。え、あのなんかそのバイク友達みたいなのもいらっしゃるんですか？
あ、いますね。あの、近所に友達がいて、時々一緒にバイクいじったりして
ええ。 ええ。
で、あ、こういうパーツ付けたいなとか言って、一緒にあの、いじくり回したりしてますね。
ええ。 ああ、いいですね。うん、なんかほんとに週末はなんか、趣味とかね、あのサウナとかね、こう、もう完全にリセットに集中してるっていう感じですよね。
はい。 <laughs> ええ。 はい。
うん。何かあの、何ですか、こう週末週末にやらなきゃいけないこととかありますか？
あんまりないんですよね。なんかあの、昔だったら、あ、じゃ、ちょっと買い物に行こうとか色々
うーん。
あったんですけど
ええ。
今はなんかもう、ネットでね、買い物なんかも済ませちゃうことが多いし
ええ。
意外とその外に出る理由っていうのはあまりなくなっちゃったんで
ええ。
なんか意識的にそういう機会作んないとまずいかなって思って
ねえ。
あの、ま、バイクにしてもサウナにしても、あの、できるだけ外に出るようには、してるんですよね。
ああ、なるほど。気をつけないと、こう、家にこもってしまうということですか？
うんうんうん。 そそうなんですよ。うーん。
うーん。あ、そうなんですね。じゃあ、あの、買い物しなくても、こう、デリバリーとかで頼むわけですか？
ええ。 あ、えっとね、デリバリーはあまり使わず、ま、あの、最近は自炊もするようになったんで。時々その、スーパーに行くことありますけどね。
ええ。 ええ。 ええ。
うん、それぐらいですかね。
うん。うーん。そうなんですね。ああ、そうですよね。こう、気をつけないとね。なかなかこう、理由を作らないと外に出ませんもんね。
うーん。 そうなんですよ。うーん。
うーん。なるほど。ああ、じゃ、今日は楽しい週末の話を教えていただいてありがとうございました。はい。
はい。 <chuckles> はい。こちらこそありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。失礼します。